Allora, tu quando vuoi connetterti, quando vuoi creare delle relazioni sociali, quale pensi che sia il ruolo dell'umorismo all'interno di queste dinamiche?
Ma, allora, io a me piace molto l'umorismo, cioè il l la come si dice l'ironia, l'autoironia, tutti questi, perché, secondo me, sono sintomo non dico perché li uso io, eh, comunque, sono sintomo di intelligenza, no, di apertura mentale, se non altro di persone che insomma no perché, insomma, viviamo niente, viviamo <chuckles> su questa terra un periodo, secondo me, inu è inutile che ci schiacciamo dentro degli atteggiamenti sempre seri, sempre cose, no, la vita va presa anche un pochettino perché non cambia nulla, ehm, è più è più gradevole, ecco, affrontar le cose. Non dico sempre. Chiaramente, ci son situazioni in cui insomma, è giusto, uhm, assumere un certo ruolo, per carità, però generalme io, quando conosco anche persone nuove, mi viene naturale, insomma, diciamo, il sorriso, la battuta, fare un attimino poi lì percepisci i almeno, io percepisco, utilizzando un po' quella che è la mia sensibilità, che ritengo di averla abbastanza spiccato come come come così come come radar. Io riesco abbastanza a capire una persona se è se è recettiva oppure se vedo che no non gradisce, allora, chiaramente, mollo subito il colpo per c per carità. Poi, ci si adegua e ci si adegua, ecco. <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> Okay. <chuckles> <gasps> Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay, quindi Sì, quindi se una persona non cioè, a se a una persona non arriva il tuo tipo di umorismo, il tuo tipo di ironia, tu preferisci smettere piuttosto che, magari, capire cosa, ehm, cosa gli piacerebbe a livello proprio umoristico e, quindi, magari, cambiare un po' il tuo stile.
Ah, beh, sai, quello lì è il discorso sai, se uno gradisce l'ironia, gradisce un po' l'umorismo, un sorriso lo fa perlomeno, anche se la battuta, magari, non non so, non la condivide, però, cioè, generalmente, le battute hanno il valore che hanno. Non è non è che sono cose è è un modo per spezzare, per per rompere il ghiaccio, come si dice, no, quindi cerco di di usare quello, ecco, perché mi viene mi viene molto naturale, mi viene molto molto mi piace molto come come atteggiamento, diciamo, per attaccare quelle persone. Poi, ripeto, chiaramente, se vedi che la persona non non non non recepisce quel quel tipo di atteggiamento lì, vuole un atteggiamento più distaccato, ecco, perché, in fondo, quel umor quel quell'atteggiamento lì cosa serve? Anche un po' a creare un minimo di un minimo di empatia, un minimo di di confidenza, no, che la confidenza, voglio dire, anche a una persona che non conosci, così, se a pelle ,c'è quel s quel quel quel s quell'empatia, quel sentimento che ti è simpatica una persona, non so, ti fa un certo effetto. Poi, certo, che se una persona, subito, <chuckles> vedi che si atteggia in modo antipatico, in modo d da da da-da da mettere le mani avanti, allora lì neanche, magari, ci si prova, ecco. Ma lì è eh, dimmi, <chuckles> rientra
Okay. Mh-mh. Mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. No, no, certo. No, no, dico, assolutamente hai, ehm, hai ragione cioè ci sta che non ci siano dei momenti in cui, comunque, capisci anche tramite la tua sensibilità, che dici di avere, ehm, che non è il caso, effettivamente, magari, di scherzare, di fare un certo tipo di battute. Ma, quindi, sei in grado, secondo te, anche di riconoscere a priori, quindi prima di, ehm, effettivamente capire che tipo di persone hai davanti, se è il caso di utilizzare questa tuo umorismo, questa tua ironia, che mi pare di capire che ti contraddistingua comunque, ehm, rispetto alle situazioni in cui è meglio evitare?
Ma ehm, ma io cerco sempre, ripeto, di di di di approcciarmi alle persone con un sorriso, no, poi, se dall'altra parte vedi che questo sorriso non dico che deve essere, ehm, da da da da da un orecchio all'altro orecchio però, se vedi che, cioè, u una risposta se delle volte vedi, invece, della gente immusonita, così, allora, capisci. Magari, poi, lì, provi a fare una battutina, vedi se comunque comunque non c'è risposta. A quel punto lì, niente, rientro, anche tanto più che io battute parlo di battute, ma intendo son cose molto sottili perché poi ci sono quelle persone che così non ti conoscono neanche, incominciano a far, magari, battute pesanti, battute offens che possono offensive no, che possono, che p poi, magari risultano offensive e non sanno chi sei, non sanno, uhm, uhm, che cosa che cosa pensi, che cosa quali sono i tuoi punti deboli, magari. Perché un conto è un amico che, non so
Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Certo, certo.
c'ho un problema mi non so, sono basso, mi dice: "Eh, nano", no, o tappo cose così, no, una battuta, vabbè, vabbè, un conto, me lo fa un estraneo che non ho mai visto, dopo 2 minuti che che che parliamo, mi fa una battuta che mi fa e, allora, quella può essere un po', eh, un po' esagerato. Quindi ci vuole anche molto tatto, ecco. Ci son per <clicks tongue> ci son persone che che l'umorismo, ehm, lo usano un po' per ehm, <clicks tongue> anche un po' per il loro problemi perché, magari, son persone un po' introverse, persone che hanno sai, a volte dicono che quelli più espansivi che sembrano più così, son quelle persone più timide, no, perché è un meccanismo che hanno che hanno che hanno creato, che hanno imparato, diciamo, per andare oltre il la loro difficoltà. Io ho avuto degli amici, ho conosciuto persone che che, insomma, no no non non riusciva non riuscivi a fare un discorso serio. Nel senso, sempre, sempre, uhm, a a battute, battutacce, battute a tutti vabbè, quello è un po' esagerato, ecco. Lì no uhm, ora ci può essere il contesto che che va anche bene quello. <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Certo. Okay. Ecco, questo anche è molto interessante. Ci sono, quindi, dei contesti in cui è molto più facile tirare fuori l'umorismo, tirare fuori l'ironia e altri in cui sarebbe meglio di no, a prescindere dalle persone che ti ritrovi davanti. Mi immagino, magari, con, appunto, degli amici con cui è anche naturale scherzare, prendersi in giro, così. Però, questi amici, inseriti in determinati contesti, magari, ehm, non lo so, non viene comunque naturale utilizzare questo tipo di umorismo perché si dice che non è il caso. Che che tipo di contesti pensi che possano essere questi, per quanto ti riguarda?
Cer Vabbè, allora, i contes certo, i contesti, diciamo, dove diciamo, in teoria, si po si potrebbe usare, non so, un domani a una festa, al al bar, si si sta andando insieme a fare a fare una pa una gita, una passeggiata, al ristorante, sai, quelle quelle situazioni lì un po' di convivialità di co ehm, vabbè, lì, si scherza, si scherza, si scherza.
Mh-mh. Certo.
Poi, uhm, per me anche anche, al di là degli amici anche con qua anche sul lavoro, non è che sia un ambiente dove non si può non si può scherzare perché nel mome nel momento giusto, col tono giusto, uhm, nella situazione giusta, anche sul lavoro, voglio dire, lo fai. Certo che ne nel pene nel pieno di una riunione, quando, magari, c'è un direttore generale coso, non è che uno si mette a fare le battute. Può fare una battuti
Okay. Okay. <chuckles> Okay, quindi in questo contesto molto ampio, ci sono altri piccoli contesti in cui non è il caso, però altri sì.
Eh certo. In altri sì, in altri sì. In altri co ma quasi sempre si possono fare. Bisogna un po', però, sempre avere quel quel quella, come si può dire
L'accortezza l'accortezza, di della persona che hai davanti, anche.
Ecco, anche anche adesso parliamo dei rapporti dei rapporti <chuckles> dei rapporti uomo-donna no, con una ragazza, con una donna si possono fare delle battute. Poi se vedi che uhm, la gra certo che non gli fai delle battute su di lei, delle battute, magari, come si dice oggi, al body shaming, queste cose qua, cioè gli fai de a meno che non sia una un'amica che sai che che ci ride sopra, che sai che le fa addirittura le può piacere. Poi, che gli che gli fai certe battute. Ad una ragazza non non gli fai certe battute. Cerchi se non la conosci bene, se non cosa. È una donna, diciamo. Eh, insomma, ci si comporta in un certo modo, così co come a un superiore. Anche un superiore con un superiore, puoi fare una battuta, puoi fare una cosa, se sai che è uno che di spirito, che è uno che gradisce, che è uno che ci provi, magari la fai fai una battutina co poi, certo, che se vedi che lui, invece, eclissa subito la cosa e torna a parlare in modo serio, in modo molto, molto quadrato, molto e, allora, capisci che lui quel non gli piace quell'atteggiamento lì e, per carità, uhm, si ritorna con l'atteggiamento quello, com'è che si dice, pro quello ufficiale, quello il politica professiona col politicamente corretto, ecco, perché oggi c'è sto politica anche che lì, entra un po' nel politicamente corretto, eh, questa cosa qua. Insomma, il politicamente corretto cos'è? È quella cosa che dice che, insomma, bisogna sempre stare attenti a misurare le parole, beh, uhm, al contesto, alle cose, però, insomma, non è che si deve sempre vivere, uhm, col muso, no, essere co col muso.
Ah-ah. Mh-mh. Mh-mh, no, no, certo. Mh. Professionale. <chuckles> Okay. Mh-mh. Sì, sì, sì. S sì. Mh-mh.
Può anche essere un po' sorridenti nella vita.
No, no questo questo sicuramente. Poi, comunque, ehm, s detto da una persona che utilizza l'umorismo come una delle sue carte principali, ci sta che <sucks teeth> che sia anche, mhmm, ehm, vista così. Ha ha assolutamente senso e, <sucks teeth> ehm, è comprensibile, ecco. Ma, senti, invece, quando prima dicevi che, ogni tanto, capita di venire a contatto con delle persone che, magari, ehm, le battute non le capiscono, che non <sucks teeth> non lo so, comunque, che non reagiscono in maniera positiva, diverte divertita, ecco, a questo a questo tipo di umorismo che utilizzi. In quel caso, tu cosa fai? Come ti regoli con queste persone? Cioè, le lasci completamente perdere oppure hai trovato un modo?
<chuckles> Mh. No, beh No, beh, ora, dipende un pochettino la situazione. No, le lascio perdere vabbè, m'è successo un caso recentemente di uno che non è che lo conoscessi da tanto. Lo salutavo "ciao, ciao", poi un giorno un uomo di una certa età, come me del resto. Son uomini ehm, più che adulti siamo, ecco. Un giorno questo qui mi passa a fianco, neanche mi neanche mi guarda, no, poi combinazione conosco il fratello e dico: "Ma tuo fratello, cos'è succe" "No, ma no, lascia perdere, lui c'ha un carattere così. Gli ha gli gli hai detto una cosa sui cani". Perché sto qui sto qui c'ha 2 cagnolini, ma io non gli ho mai detto niente. Gli avrò detto: "Come come son belli! Li li li li v vai a casa a dargli da mangiare", ma non gli ho detto nie questo qua, non so, a quanto pare si è vissuto non so che cosa, non m'ha detto nie lui non m'ha detto niente, non mi guarda più in faccia. Io, figurati no è proprio io io, guarda, sono a abituato a vivere da solo, son da solo, a me non me ne non ne può fregare ormai più niente di nessuno, no, quindi se rischi ad avere dei rapporti buoni con le persone tanto tanto c'ho qualche amico, pochi, pochi, coloro certo, avere dei rapporti po poi mi fa piacere, anche salutare le persone, quando loro mi salutano, essere poi, peraltro, per me ognuno può vivere, siamo in 8 miliardi al mondo, figurati. Io se se non ne saluto set 7 miliardi, 999 milioni, ehm, eh! Uno in più non è che cambia niente perché non è che saluto tutti quelli che sono al mondo. <chuckles> <chuckles>
Mh-mh. Okay. Ah. Okay. <chuckles> Ah-ah. <chuckles> Certo. <chuckles> Mh-mh. No, ma questo, assolutamente, è anche, diciamo, bello che tu riesca a pensarla così. Nel senso che non ti fai troppo scalfire da da quello che sono sì?
Non mi interes No, però, scusa, che non ho che no fini non finivo, non ho finito. Però se una persona, invece, ci tengo, no, io chiaramente, se faccio una battuta, e, mhmm, mi viene rimarcato subito che mi accorgo che l'ho che ho dato fastidio, che non è piaciuta, chiaramente, chiedo subito scusa. No, no, quello s quello lì chiedo subito scusa, che me torno indietro. Il discorso è quello che se una persona non mi fa capire niente, io non capisco che cosa che cosa che ho fatto che ho sbagliato. Lui non me lo fa capire, poi mi toglie il saluto, allora, a quel punto lì, io mi sento un attimino così sollevato dal dover far qualcosa, insomma, e
Mh-mh. Okay. Mh. Mh, okay no, certo, dici comunque se non se non ci sono segnali del fatto che io abbia fatto qualcosa di sbagliato, come posso anche solo pensare di rimediare, ecco? Questo questo sì. Ma, invece, mi veniva in mente ti è mai capitato di fare una battuta e e poi doverla spiegare perché, magari, non era stata capita?
Eh, esatto. <chuckles> Beh adesso b uhm, uhm, sì, sì capita. Capita delle vo eh, per carità, capita sì, capita sì perché, insomma, delle volte, si fanno battute che non vengono capite, ma, a volte, a me c può essere capitato anche a me. Adesso, lo ripeto, non ricordo situazione. No, no può capitare. Certo, la spieghi, motivi, dì: "Guarda, ehm, scherzavo. D era una battuta, non non volevo. Non volevo fa" ma, in genere poi, ripeto, io col col mio sistema, chiamiamolo così che io non è che ci vado pesante così al di primo acchito, no, come si dice. Non è che io parto subito parto co co co parto col carico leggero, leggero, poi, se vedo che la persona gradisce, allora, magari, si si si si si lascia andare un po' di più, però, uhm, quello neanche è una questio poi d'educazione, voglio dire, che, insomma che ci si ci si deve sempre un pochettino atteggiare alle persone all'inizio, essere un po' educati, poi se vedi che quella persona, uhm, gra gradisce anche così u un atteggiamento un po' più un po' più giocoso, un po' meno uhm, un po' meno formale, allora a me per carità. Però sempre molto per gradi, ecco. <chuckles> Ma come tutte le cose, secondo me, nella vita bisogna bisogna essere equilibrati in tutto perché ne n è inutile, no non non serve, è sbagliato essere tutti da una parte o tutti dall'altra. Ci vuole un po' di equilibrio, la mediazione, no, la famosa mediazio di cui si parla nella politica, la cosa. Ecco, anche quella è un po' politica. La politica cosa vuo vuole? Che, ehm, uno c'ha un'idea, quell'altro ne ha un'altra, bisogna trovare una via mediana dove ci si un po' più di qua, un po' più di là e dove ci si trova, insomma. È inutile pri
Mh-mh. Mh-mh. Okay. <chuckles> Mh. <chuckles> Certo. No, no, certo, assolutamente. Sì sì. Mh-mh. Eh sì. No, no, certo. assolutamente. Comunque, ehm, è trovo giustissimo quello che hai appena detto, proprio per il fatto che ognuno può avere il suo umorismo e la sua ironia ed è giustissimo e bellissimo così, però, allo stesso tempo, se si hanno 2 umorismi troppo diversi, si entra in contatto, ehm, è corretto andare a trovare quella che è una ehm, una via di mezzo, un punto d'incontro, di modo che, comunque, ehm, si possa passare del tempo insieme, si possa dialogare senza problemi, scherzando anche, però senza andare a poi a, ehm, intaccare quella che è la la sensibilità dell'altro no, questa è assolutamente
<chuckles> Cer Cer Ci vuole ci vuole ci vuole rispetto, no, rispetto per le persone e, quando ci si relaziona, bisogna lavorare sulla base di quello, eh.
Certo. Certo, assolutamente. Guarda, io ti ringrazio veramente tanto per questa conversazione perché per me è stato veramente interessantissimo.
Grazie a te!